Ähm, Jein, es kommt halt drauf an. Also, oft ist es halt ein eines der Kinder baut halt, äh, Mist und, äh, Malcolm muss alle retten. So <giggles> Genau.
Okay. Mhm. Ah, okay, also er ist dann der Retter in der Not und nicht die Eltern, sondern er als zentrale Figur.
Er als zentrale Figur meistens, ja. Und, ja, und es kostet halt auch viel, weil die halt einfach viel kaputt machen und, äh, ja. <laughs>
Mhm, okay. Ja gut, klar, natürlich kann man sich ja f 5 Kinder haben natürlich auch mehr Hände, um was kaputt zu machen als wie 1 Kind. Klar, das kann das natürlich schon mal schon mal so sein. Okay, und, ähm, gibt's da vielleicht irgend 'ne Folge oder vielleicht auch 'ne Staffel, wo du sagst: „Ah, das ist so so meine Liebste?“
Das, ja. <laughs> Genau. Genau. Es gibt so Sach also, ich bin selber auch, äh, in 'ner Großfamilie aufgewachsen, wir waren 4 Kinder und nicht 5, und es gibt einfach so Sachen, wo ich so denke: „Ach, das haben wir früher auch gemacht.” <laughs> Und da das ist halt so auch vielleicht, warum ich die heutzutage noch so, äh, gerne gucke, weil es sich auch irgendwie so manchmal an meine eigene Kindheit erinnert. Natürlich jetzt nicht so das krasse, übertriebene, was da manchmal gemacht wird. Also, es gibt 'ne Folge, wo sie 'n Katapult bauen, aufs Dach stellen und, äh, damit Sachen abwerfen. Das haben wir als Kind nicht gemacht, aber, äh, so auch so dieses, ne, die die spielen a vor dem Haus auf der Straße zusammen und, ähm, äh, springen, dann, äh, mit 'ner, äh, so 'ner äh, mit Inlinern fahren die und springen über so 'ne Rampe und dann legen sich da die Kinder auf 'n Boden, wo man dann drüber springt. Und das haben wir auch gemacht, das kann ich mich noch genau dran erinnern. Und bei uns ist halt nichts passiert. Bei denen ist es natürlich so, dass was passiert und dass das schiefgeht. Ähm, aber ich denk mir dann auch so: „Ja, ich weiß schon, warum ich schon al auch auch damals dann immer gesagt hab: „Ne, ganz außen lege ich mich nicht hin“, <laughs> ganz bestimmt nicht.“ <laughs>
Mhm. Ah, okay. Okay. <laughs> Mhm. Mhm. Mhm. Ui. Ui ui ui ui. <laughs> Mhm. Mhm. Ui. Mhm. Och, ja. <giggles> Okay. <giggles> Mhm. Mhm. Okay. Mhm. <chuckles> Oh, das ist natürlich toll, wenn du sagst: „Die Serie ist schon 'n bisschen älter und erinnert mich dann in manchen Punkten auch so 'n bisschen an meine Kindheit.“ Ähm ja, ja.
Die war halt zu meiner Kindheit neu. Es ist der Kleidungsstil von damals und alles und ja.
Mhm. Also so 'n bisschen Nostalgie, was du dann auch spürst bei der Serie, wenn du das schaust.